Ой, я даже тут ниче не могу тебе посоветовать, потому что или рассказать. Потому что у меня не было в жизни такого, э, эксперимента, ну, такого жизненного опыта, что у меня были бы холодные отношения с соседями. У нас как-то всегда, где бы я не жила, даже снимали кварть квартиры мы, снимали мы дом, у нас всё всегда было в гармонии. Как-то все люди с пониманием, да, относились, что вот- это новенькие люди приехали, их надо принять, в конце концов, надо узнать, какие они, эти люди. Ну, не ругаться сразу, а просто хотя бы дать им прижиться. И так же самое нам дали прижиться, когда мы, э-э, ну, это я сейчас говорю про другой опыт. Я снимала жилье, жила со своей подругой съемная. И мы заселились, то есть, мы заселились на 2 этаж двухэтажного дома. И к нам с терпением относились, конечно же. Ну, мы 2 молодые девчонки, мы себе музыку включали там по ночам, у нас какие-то вечеринки были. Но к нам очень с терпением относились. Это было очень приятно.
Мгм. Всегда складывалось. Мгм. Мгм. Ага. Так. Мгм. <chuckles> Ну, наверно, всё от людей зависит, да, вот просто. Мгм. Есть такие тяжелые, к которым вот сложно прям какой-то подход найти, наверно. <chuckles>
Безусловно! Конечно, да, безусловно и Да, я бы сказала, это люди, знаешь, интроверты, которые не любят тоже людей. Вот они не хотят контактировать, они просто на своей волне какой-то. У у меня, у меня не так. Вот я такой общительный человек и у меня всегда в окружении все добрые люди, все улыбаются. Вот наши соседи, все всегда рады. Вот видишь, даже этот сосед. Я попросила его копнуть гортензии, он мне их подарил, купил.
Мгм. Мгм. Да Ну, ты, наверно, такой позитив излучаешь всегда, что всем хочется, а, наоборот, общаться, э, и поэтому все притягиваются. <chuckles> Ага.
<chuckles> На наверно, я бы назвала это, что я нахожусь, наверно, на своем месте. Ну, у нас, безусловно, есть молчаливые соседи, но мы с ними тоже молчим. А те, кто идут на контакт, мы тоже с ними общаемся.
Мгм. Нюс Мгм. Мгм. Ну, тем не менее, все отношения хорошие, неплохие, да, без каких-то споров, войн. <chuckles>
Особ Да, все отношения хорошие. Ну, то есть, ты знаешь, то есть он может прийти просто с бутылочкой пива к нам, поболтать просто с нами. Вот такой вот сосед, да, такой милый. <giggles>
<chuckles> Даже так. Мило. <giggles> очень мило Здорово было узнать о твоем опыте. И действительно, классная история про соседей, классно, что у вас такие теплые отношения. Спасибо, что поделилась.
Да. Да, спасибо. Спасибо тебе, что выслушала. Да, до встречи. Пока-пока.
Пока-пока.